Ah, iya bener tuh celana jeans, eee, itu kan, eee, ini ya kadang kayak, eee, orang tuh iya, Kak, jadi kadang, e zaman juga ya, trend juga tuh kadang kayak kembali ke masa lampau nggak sih? Kayak aku ngerasa kayak gitu ya. Jadi misalkan, eee, waktu aku beli pakaian ini nih, waktu itu pas lagi trend-nya, terus kan, eee, ad setelah itu ganti trend, terus, eee, beda-beda, eh terus pas, eee, beberapa tahun kemudian misalkan 5 tahun kemudian, eh balik lagi ke trend yang baju itu, gitu. Terus kan jadinya oh, bisa dipakai lagi eh ternyata soalnya trend lagi nih, banyak orang yang pakai, aku pakai lagi. Padahal aku beli baju itunya udah kayak 5 tahun yang lalu tapi karena jadi trend lagi sekarang, ya udah aku pakai, gitu. Terus nyampe mhm.
Nggak dicuci itu mah. Hmm, model-modelnya ya? Dan lagi, mhm. Mhm, mhm. Mhm, bener bener. Iya, jadi kayak kayak fesyen itu sebenarnya trend-nya itu kayak dunia ya? Berputar gitu ya? Kayak udah trend, ganti dulu, trend lagi, ganti lagi, gitu ya?
Mhm. Iya bener bener bener, setuju banget sih. Kayak tadi, Kakak, bilang juga tuh di jeans. Itu, eee, jeans juga kayak enggak, apa ya enggak kemakan jaman gitu loh, jadi kayak, apa sih
Oke oke. Is, is. Kayak klasik ya?
mhm, apa, eee, modelnya tuh, eee, nggak nggak kemakan jaman, jadi apa ya sih jadi enggak mhm, betul betul betul, Kak, jadi kalau misalnya malah ka kayak yang tadi, Kakak, bilang makin lusuh makin kelihatan vintage, malah ma kelihatan bagus gitu dipakai, entah itu celana, entah itu kemeja jeans, jadi ya ini sih, jadi bisa dipakai terus terusan, kayak gitu.
Everlasting. Mhm. Mhm, yang penting sampai jangan bau gitu ya, atau mungkin kayak bahannya udah rusak, gitu kan? Berarti udah nggak bisa dipakai ya. Tapi kalau selama
Ah iya, setidaknya Iya, mhm, yang masih layak lah, yang yang masih bagus lah kalau dipakai git <laughs>
Oh, ya? <chuckles> Nah, Kak, menu menurut, Kakak, ya, skill dasar apa sih yang harus dipunyaiin orang gitu untuk mulai utak-utak utak-atik baju kayak gitu?